ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า เพลงไหนอะครับ คือ ซาวนด์แทร็กชีวิตของคุณตอนเนี้ยครับ?
อา ได้เลยค่ะ ซาวนด์แทร็กชีวิตตอนนี้ หรือว่าอาจจะเป็นเพลงที่กำลังอินอยู่ในช่วงเนี้ย ได้ไหมอะคะ?
ได้ครับ ได้เลยครับ แชร์ให้ฟังหน่อย
อืม เราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะมาก ๆ แล้วก็ฟังเพลงแบบหลากหลายมากเลยนะคะ คือแบบว่าทั้งเพลงไทย เพลงอังกฤษ ไปยันเพลงญี่ปุ่น เพลงเยอรมัน เพลงฝรั่งเศส อะไร คือชอบฟังหมดเลย แต่ว่าถ้าจะต้องเลือกเพลงเพลงเดียวอะค่ะที่มันเป็นเพลงประจำช่วงชีวิตช่วงเนี้ย เราก็คงจะเลือกเป็นเพลง "Opalite" ค่ะ ของ Taylor Swift
อะฮะ โอ้ ครับ ครับผม อืม เฮ้ย อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอะ เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยฟังเพลงเลยอะ เพลงเนี้ยมัน มันมีความหมายยังไงอะครับ?
อืม อ๋อ เหรอคะ? อา ได้เลย เพลง "Opalite" ของ Taylor Swift เนี่ย โอพาไลต์ มันแปลว่าโอปอนะคะ
อะฮะ
ที่มันเป็นเหมือน อ เออ เป็นพลอย หรือเปล่าเอ่ย เป็น
อะฮะ
เป็นพลอยนั่นแหละค่ะ สีเขาจะออกฟ้า ๆ เหลือง ๆ อย่างงี้เนาะ
อะฮะ อะฮะ
ค่ะ แล้วที่เราอะเลือกเพลงเนี้ย เพราะว่า อืม มันเหมือนเพลงเนี้ย มันโผล่มาในเวลาที่ใช่พอดี มันคือช่วงที่เราเนี่ยกำลังเรียนรู้ตัวเองใหม่ กำลังเปลี่ยนผ่านหลายอย่าง ทั้งแบบความสัมพันธ์ การงาน แล้วก็ความคาดหวังจากคนอื่นด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพลงนี้มันก็เลยเป็นเพลงที่ใช่เลยสำหรับเรา เพราะว่ามันก็เหมือนกับหินโอปออะเนาะ ที่สะท้อนแสงหลายสี แล้วก็เราก็รู้สึกว่า ช่วงชีวิตตอนเนี้ยก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะ มัน มันมีทั้งความสดใส มีความสับสนด้วย อา สับสน แล้วก็มีความหวัง มีความกลัวแบบมันปน ๆ กันไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่ว่า
อ๋อ อ๋อ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อ๋อ เออ ดีจังเลยอะ
<chuckles> แต่ว่าเพลงเนี้ยมันก็มีว่า แบบว่าให้ความรู้สึกแบบเรายังเชื่อในตัวเองนะ ถึงเราจะยังไม่รู้ทุกอย่างก็เถอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนว่าเตือนเราว่า "เราเนี่ยยังมีค่า แล้วก็บางวันอาจจะรู้สึกเหมือนหม่นไปหน่อยก็ตาม" อะไรเงี้ยค่ะ
อะฮะ อ๋อ เออ ดีจังเลยอะ เออ ฟัง ฟังแล้วแบบ พออธิบายมาเห็นภาพเลยอะ ทั้งที่ไม่เคยฟังเพลงนี้ ก็เลยรู้ว่า เออ จริง ๆ เพลงเนี้ยมันมีความหมายยังไง แล้วทำให้คุณอะ รู้สึกว่ามันใช่ ตอนช่วงเวลาเนี้ย เพราะว่าอะไร เออ เป็น เป็นอะไรที่แบบเห็นภาพชัดเจนมากเลยอะ จากเหตุการณ์ แล้วก็ความรู้สึกต่าง ๆ ที่คุณเล่าอะครับ ทีเนี้ยอะครับ อะฮะ เล่า เล่าต่อได้เลยครับผม
ค่ะ อืม ใช่เลย ถูกต้องเลยค่ะ อืม แล้วก็ อา ค่ะ อา เราอยากจะบอกว่ามันมีท่อนที่เราแบบชอบมาก ๆ เลยอะค่ะในเพลงเนี้ย
อะฮะ
คือเค้าจะร้องว่า But my mama told me, It's alright. You were dancing through the lightning strikes. Sleepless in the onyx night. But now the sky is opalite. คือ เขาเหมือนร้องประมาณว่า "คือแม่ฉันก็บอกว่า มันไม่เป็นไรนะ ที่ตอนเนี้ยเรายังเหมือนเต้นอยู่ท่ามกลางฟ้าผ่า ท่ามกลางสายฟ้า เราก็ได้นอนน้อยในคืนที่มันมืดมน สุดท้ายแล้วเนี่ย ตอนเนี้ยท้องฟ้ามันก็เป็นสีเหมือนโอปอเลย" ก็คือเหมือนเขาอะค่ะจะพูดเปรียบเทียบว่า "ถึงแม้ชีวิตเราเนี่ยจะผ่านมรสุมเนาะ ผ่านความมืดมน ผ่านแบบว่าช่วงยากลำบาก แต่มันจะต้องมีสักวันแน่นอนที่ชีวิตเราจะสี ใช่ ที่สีของชีวิตเราจะเหมือนกับสีโอปอ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อะฮะ อือฮึ อะฮะ ครับ อะฮะ อะฮะ แต่ก็ยัง อะฮะ ที่มันส่องแสงใช่ไหม? ห อืม โอ้ ดีจังเลยอะ แล้วพอจะแชร์ให้ ให้ฟังได้ไหม ว่ามันมีแบบช่วงเวลาไหนอะที่มันมีเพลงบางช่วงอะครับ เพลงที่แบบคุณฟังอะ ที่มันเป็นความสุข หรือว่าความเศร้า แบบเวลาเศร้ามาก ๆ อะไรเงี้ย ที่คุณฟังเพลงเนี้ย แล้วมันก็จะรู้สึกว่า "เฮ้ย ฉัน ให้ความหวังจังเลย" หรือว่าอาจจะได้ยินเพลงเนี้ยแล้ว ฉันรู้สึก เออ เศร้าแล้วนึกถึงเหตุการณ์ หรือความทรงจำในตอนนั้นจังเลย ไรเงี้ย?
อา ค่ะ อืม ก็น่าจะเป็นเพลง "Fate of Ophelia" ของ Taylor Swift อีกแล้ว เพราะว่าเขาอะค่ะเป็น เราบอกได้เลยว่า เป็นศิลปินคนโปรดมาก ๆ ศิลปินคนโปรดที่เราเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยง ที่แบบว่าฟังทุกเพลง ทุกอัลบัมได้เลย อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อะฮะ ครับ อ๋อ แชร์ให้ฟังหน่อย แชร์ให้ฟังหน่อย ทำไม ทำไมถึงรู้สึกอย่างงั้น?
อะ น่า คือมันเริ่มจากช่วงที่เราอะค่ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แล้วก็เหมือนโลกมันหมุนไวเกินไปหรือเปล่า คือบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วจนเราตามไม่ทัน แล้วเรารู้สึกว่า เราไม่สามารถที่จะบาลันซ์เนาะ งานกับความรู้สึกตัวเองได้ แล้วตอนนั้นเราก็เปิดเพลง "Fate of Ophelia" ก็คือมันเป็นเหมือนว่าเป็นความหวังเล็ก ๆ อะค่ะ อืม มันเป็นเหมือนความหวังเล็ก ๆ ที่แอบซ่อนอยู่เนาะ ความหมายของเพลง ตอนที่ ตอนที่เราแบบว่าเปิดฟังเนี่ย คือเสียงนักร้องเขาก็มีความนุ่ม ๆ ของเพลงเนาะ มันเหมือนบอกว่า "มันโอเคนะ ที่ตอนเนี้ยเราจะรู้สึกยังไม่ครบ ยังหลงทาง ยังไม่มั่นใจในตัวเอง ยังไม่ใช่ที่สุดของตัวเอง แต่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้อะ มันก็สวยงามในแบบของมัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ ครับ อะฮะ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ อะฮะ อะฮะ อ๋อ โอ้! ฟังแล้วมันเหมือนว่าเป็นเพลงตอนที่ เอ่อ กำลังทำงานอยู่ แล้วก็กำลังค้นหาเป้าหมายของชีวิตของตัวเองอยู่เหมือนกันนะ อือ
ใช่ ๆ ถูกต้องเลยค่ะ แล้วพอแบบเราเปิดมันฟัง ใช่ไหม มันทำให้เราอะใจนิ่งลง เหมือนแบบว่า ดื่มกาแฟแก้วแรกแล้วเราได้แบบได้หายใจช้า ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพลงเนี้ย ก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนเราแค่กลับมาอยู่กับตัวเอง ไม่ต้องวิ่ง ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใคร มันก็เป็นเหมือน เหมือนผ้าห่มเล็ก ๆ ที่ห่มใจให้รู้สึกอุ่นขึ้นเหมือนกัน ก็เป็นเพลงที่เรามองว่า ฟังแล้วอะค่ะ แอบจะมีความหวัง อืม
อะฮะ ครับ อืม อะฮะ อ๋อ เออ ฟังแล้วดีจังเลย แล้วมันมีเพลงที่แบบว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหม? เพลงที่แบบว่า เออ คืออย่างบางคนน่ะ ตอนช่วงตื่นเช้า อย่างเงี้ย เขาก็จะฟังเพลงอีกประมาณมูดหนึ่งอย่างเป็นเพลง เอ่อ ไม่มีทำนองเลย อาจจะเป็นบีต หรือว่าบางคนน่ะ
อา เป็นแบบว่า Lo-Fi Low Fide อะไรอย่างเงี้ย เหรอคะ?
ใช่ ๆ เป็นเหมือน Beatbox หรือว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าจะเป็นเพลงเต้น เพื่อให้ตัวเองแบบครึกครื้นในตอนเช้า แล้วก็ หรือบางคนเขาอาจจะแบบเจอเพลงหนึ่งไม่ได้เลย เขาก็จะแบบ Hurt ไปเลย ทั้งที่ว่า บางทีเขาอาจจะไม่อกหัก อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ มีเพลงอะไรที่มันจะโดน ๆ แบบนี้ไหม?
อืม อ๋อ มี ของเราจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า You're On Your Own, Kid
อะฮะ
ค่ะ เป็นของ อืม อาจจะไม่ต้องบอกชื่อศิลปินแล้วล่ะ เพราะว่า สอง เพลงที่ผ่านมาก็เป็นเพลงของเขาไปแล้วนะคะ แล้วเพลงที่ สาม ก็ยังเป็นเพลงของเขาอยู่
เออ <giggles> อะฮะ อะฮะ เพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างเหรอครับ?
คือ ชื่อเพลงเนี้ยค่ะ มันเหมือน เราจะบอกว่า มันเป็นเพลงที่เป็น เราฟังในชีวิตประจำวันเลย แล้วก็ฟังทีไรแล้วเราก็คิดว่า นี่มันเป็นเรื่องของชีวิตเราชัด ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ขยายให้ฟังหน่อยได้ไหม? เออ ฟังดูมันน่าสนใจมากเลยอะ อยากจะรู้ว่า เพราะอะไรถึงแบบว่าคิดว่า มันเหมือนกับชีวิตของเรา
อืม คือเหมือน อา มันเป็นเพราะว่า "You're On Your Own, Kid" มันคือเพลงที่บอกว่า เราอะค่ะยังมีตัวเอง ไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นยังไง หรือใครจะเดินเข้า ออกไปจากชีวิตเรา ใครจะเดินเข้ามาในชีวิตเรา แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยจากเราไปไหนเลยอะก็คือตัวเราเอง แล้วเหมือนเพลงเนี้ยเขาจะ อา แอบจะบอกให้เราอะรักตัวเองมากขึ้น แล้วก็มันต้องพึ่งพาตัวเองมากที่สุดด้วย ไรเงี้ยค่ะ เพลงนี้ก็เลยเป็นเหมือนเพลงที่เราแบบฟังได้ทุกวัน แล้วมันมีท่อนหนึ่งที่แบบ อืม มันโดนใจเรามากนะคะ
อือฮึ อ๋อ อะฮะ ท่อนไหนครับ?
คือท่อนที่ร้องว่า Everything you lose is a step you take ทุกอย่างที่เธอสูญเสียไป มันคืออีกก้าวหนึ่งที่เธอ ท กำลังเดิน
อะฮะ อื้อฮือ ข ขนลุกเลย <chuckles> โอ้โฮ ขนลุก เลย อืม อ เออ ดีจังเลยอะ อือฮึ
ค่ะ อืม มันทำให้เราแบบ ใช่ เพราะที่ผ่านมาอะ เราอะอาจจะมองความสูญเสียเนาะเป็นความผิด พลาดไปตลอดเลย แล้วเพลงเนี้ยก็บอกเราว่า "ทุกครั้งที่เราเสียอะไรไปอะ ไม่ว่าจะเป็นคน เป็นความสัมพันธ์ ความมั่นใจ หรือว่าโอกาส เงี้ยค่ะ มันไม่ใช่การถอยหลังนะ แต่มันคือการก้าวเดิน ก้าวไปข้างหน้า" เราก็เลยฟังแล้วแอบยิ้มไปด้วยเลย แล้วมันเหมือนมีคนที่เข้าใจความรู้สึกที่เราพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อะค่ะ
ครับ อืม อะฮะ อยากฟังเพลง เอ๊ย อยากฟัง อยากรู้ว่า ไอ้ซาวนด์แทร็กหนึ่งอะครับ ที่ชอบอะเวลาอกหักอะ มันคือเพลงอะไรอะครับ? อยากรู้มากเลยอะ เพราะว่าเล่าความหมายของเพลงได้ดีมากเลย
แบบ ที่ชอบเวลาอกหัก คือฟังแล้วเศร้าลงหรือฟังแล้ว ดีขึ้น มัน ไอ้ อันนี้มันจะมี 2 แบบ
อ๋อ งั้นลอง ลองเป็นเศร้าลงก่อนดีกว่า
อุ๊ย! แล้วทำไมล่ะ? <chuckles> ทำไมเราต้อง อา ก็ได้ ๆ
<laughs> เพราะเรา เรา เราค่อยมาดีขึ้นตอนหลังไง <chuckles>
อา เพลงที่เราฟังแล้วเศร้าลง อืม มันมีหลายเพลงเลยน่ะสิ
อ๋อ อะ ถ้าเป็นดีขึ้นน่ะ ถ้าเป็นดีขึ้น มันจะน้อยลง ชอยซ์ มันจะน้อยลงกว่าเดิมไหมครับ?
แต่ก็ คือเรา เราคิดว่า ถ้าเป็นเพลง เอาเพลงที่ฟังแล้วเศร้าลงเนี่ยมันชื่อว่า เพลง Someone Will Love You Better ของ Johnny Orlando ค่ะ
อ๋อ อะฮะ
ที่มันเศร้าลง เพราะว่า คือชีวิตผู้หญิงบางทีเราก็ต้องยอมรับว่า เราไปสอนคนที่เป็นแฟนให้เป็นเพื่อผู้หญิงคนอื่น
โอ้โฮ! <laughs> โอเคนะ
เพราะว่าตอนเขาอยู่กับเราเนี่ย เขาอาจ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดี เป็นคนที่ทำอะไรก็แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวสักอย่าง แต่พอเขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่เนี่ย เขาได้เรียนรู้แล้วว่า สิ่งที่เขาผิดพลาดในความสัมพันธ์เก่าตอนที่เขาอยู่กับเราอะ เขาจะไม่ทำมันอีก มันก็เหมือน เอ่อ คำพูดที่ว่า "Woman life is to build the man for another woman" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อะฮะ อะฮะ อือฮึ ๆ อือ
อืม เราก็เลยรู้สึกเศร้าลงว่า ทำไมตอนที่อยู่กับเราอะ เขาไม่ ไม่ทำ อืม นะคะ ทำไมต้องไปทำตอนที่ทุกอย่างมันสูญเสียไปแล้ว มันก็เลยแบบว่าเป็นความเศร้า แล้วก็เป็นความจริงที่เราอะต้องยอมรับ ประมาณนี้เลยค่ะ
ให้เธอ ไม่ทำ ดี <laughs> อืม อือ อืม เข้าใจแล้ว แล้วถ้าเวลาที่เหมือนว่าเศร้ามากเกินไป อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเราดิ่งลงไปในความรู้สึกนั้นน่ะครับ มีเพลงไหนอะที่จะดึงคุณน่ะกลับมา แล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็เดินหน้าต่อไปอะครับ?
อุ๊ย เพลงที่ดึงเรากลับมาเลยใช่ไหมคะ แล้วก็เราจะต้องเดินหน้าต่อไปเลยใช่ไหม?
อะฮะ ครับผม
ก็น่าจะเป็นเพลง "Bittersweet" ของ Madison Beer อะค่ะ
นั่งนึกอยู่ เหมือนเคยได้ยินชื่อเพลงเลยอะ อืม
คือมันแปลว่า "ขมปนหวาน" เนาะ
อะฮะ
คือเหมือนนักร้องเขาเนี่ยค่ะแต่งเพลงนี้มาตอนที่เขาจบความสัมพันธ์พอดี แล้วก็เขาก็เศร้ามากเลย แต่ว่า อืม พอเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้น มองกลับลงไปเป็นบุคคลที่ 3 หรือเป็นคนนอก มองเข้าไปในตัวเอง แต่ตอนที่เราอยู่กับแฟนเก่าเราซิ อืม มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดีนี่หน่า เราเลิกกลับมาเนี่ย เราเสียใจได้ เราเศร้าได้ แต่เราต้องให้ตัวเองเดินต่อ ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า อาหารต้องกิน งานต้องทำ คือแล้วก็กำลังกายต้องออก คืออย่าเศร้าแล้วก็จมปลักอยู่กับมัน เพราะว่า ณ วันหนึ่งที่ใจเรามันหายเศร้าแล้วอะ ร่างกายเราก็จะหายไปพร้อมกับใจเรา อย่าปล่อยให้ร่างกายเรามันพังไปพร้อมกับใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ อะฮะ <laughs> อะฮะ ๆ อะฮะ อ๋อ เออ ดีจังเลยอะ มีเพลงอะที่คุณน่ะคิดไหมว่า 6 เดือนหลังจากเนี้ย เออ เหมือนตอนเนี้ย คุณกำลังหาเป้าหมายของตัวเองอยู่ใช่ไหม? เสร็จแล้วอะ 6 เดือนหลังจากเนี้ย หรือว่า 1 ปีหลังจากเนี้ย คุณน่ะจะเป็นเหมือนเพลงเพลงนั้นน่ะครับ?
ใช่ ๆ อืม เพลงเพลงนั้นเหรอ เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีน่ะสิ คนที่แต่งเพลงออกมาถึงคนที่ชีวิตมั่นคงแล้ว เจอเส้นทางของตัวเองแล้ว แล้วก็มีความสบายใจมากขึ้น มีอิสระทางการเงินมากขึ้น เรายังไม่เคยได้ยินเพลงที่แบบความหมายประมาณนี้เลยอะค่ะ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเรื่องความรัก เรื่องอกหัก เรื่องรักตัวเอง รักแม่ รักพ่อ อะไร รักยาย อะไรอย่างเงี้ย เคยได้ยิน แต่ว่าเพลงที่แบบจะเหมือนกับเราในอีก 6 เดือนข้างหน้านี่อาจจะยังนะ
อะฮะ อ๋อ อ๋อ ครับ อะฮะ อ๋อ ยังไม่มีนะ อืม แล้วถ้าตัดเรื่อง เอ่อ ความมั่นคงทางการเงิน แต่ว่าเป็นความมั่นคงกับความสุข ความสุขในที่นี้อาจจะหมายถึง เอ่อ ใช้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงิน
ค่ะ
มันจะมีเพลงประมาณนั้นไหม? คือแบบว่าตื่นมาแล้วเช้าจนสดใสเหมือนแบบ อารมณ์ประมาณไหนดี ดันไปนึกถึงเพลง เอ่ย ของ หลาน เสียแล้ว <chuckles> กำลังเยอะ ใช่
อ้าว <laughs> ตื่นมาแล้วเช้าสดใส
อืม มันไปดัน ดันไปนึกถึงเพลง เอ่อ Teletubbies กับ เอ่อ Baby Shark เสียแล้วในหัว
โอ้ ตายแล้วค่ะ อืม ก็เป็นอย่างนั้นไปเสียได้ เราคิดว่า มันน่าจะเป็นเพลง เอ่อ Long Live มั้งคะ
อะฮะ
ของ Taylor Swift อีกแล้ว
แล้ว โอ้โฮ รู้ รู้และว่า เป็นสิ่ง ศิลปินใน ดวง ใจจริง ๆ <chuckles> ชอบ
ถูกต้อง ก็ฟังแต่เพลง ของเขาอยู่คนเดียวเนาะ อืม
อะฮะ มันห้าวประมาณไหนครับ?
คือ เขามีความหมายประมาณว่า ทุกอย่างที่เราผ่านมาในชีวิตเนี่ย เออ เราก็มาถึงจุดนี้ได้เนาะ เราแบบ
อืม
ไม่ว่าจะการเรียนที่มันยากเย็นน่ะ เรียนมาทั้งชีวิตอะ อนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย กี่สิบปีล่ะ เราก็ยังแบบมาอยู่ในจุดที่เรารับปริญญาแล้ว มันแบบเหมือนเฉลิมฉลองให้ความสำเร็จเล็ก ๆ ของชีวิตนี้กันเถอะ
ครับ อะฮะ อ๋อ ดีจังเลยอะ คือ
อา ก็เลยอยากจะเลือกเป็นเพลงนี้
เออ เท่าที่ฟังมาคุณจะแบบเป็นคนที่คิดบวกมาก ๆ อะ แล้วเพลงทุกอย่างจะเป็นการให้ความหวัง แล้วก็ให้ความสุข แล้วก็คอยให้กำลังใจตัวเองเสมอ ๆ เลยอะ ทำให้แบบ <tsk> รู้สึกอยากลองฟังเพลง มั่งเลย อือ ขอบคุณมากเลยนะครับ
ใช่เลยค่ะ อืม จะต้องไปลองฟังดูนะคะ โดยเฉพาะของ Taylor Swift เนี่ย แนะนำมาก ๆ เลย
ได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ย เดี๋ยวจะไปลองหาฟังเพลงที่คุณแนะนำมาดูนะครับผม ขอบคุณมากครับ
ได้เลยค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ